إمم. يعني طَب إزاي يعني يعني إيه يشكلها له على حاجات كتير الحتة دي؟
ن آآ هاقول لك، يعني مثلًا أنا كمُدرسة علوم مثلًا ما ينفعش أقول للعيال، آآ يا جماعة آآ النبات ده بيتنفّس. طيب هُم كمان يعني هُم ما بيكونوش فاهميني، هُم شرحت الدرس ده، هُم ما كانوش فاهمين يعني إيه النبات بيتنفّس. فأنا آآ طلبت منهم إن هُم يزرعوا آآ نبتة فول في التربة وكُل يوم يسقوها مَيَّة، و و وبعدين فجأة كده النبتة دي بعد أسبوع طلعت وجابوها لي المدرسة، وبدأت إن أنا إيه، أقول لهم شُفتوا إن هي بتتنفّس لمّا بتطلع كده وبيبقى لونها أخضر ده دليل على التنفّس، وقعدت إن أنا أشرح لهم عملي.
آه. إمم. آه. يعني يشوفوا حاجة حاجة تطبيقية قُدامهم، أو حاجة عملية، آآ يس ي يعني يستنبطوا بيها المعلومة أحسن من إن هُم يسمعوها كده وخلاص.
بالضبط.